อืม เห็นภาพเลยอะครับ คือมันเป็นช่วงจังหวะที่ อ่า เรียกได้ว่าวิกฤตเลยแล้วกันเนาะ พอพูดถึงสถานการณ์โควิดอะครับ แล้วก็ประจวบกับ อ่า คุณมีลูกน้อยด้วยอะครับ ก็คือ มันยิ่งทำให้แบบว่าเรามีความรู้สึกแบบต้องระวังตัวเองเนาะ กับลูกเราเนี่ยเพิ่มขึ้น แล้วก็ความระแวงอีกอะ เพราะว่า อ่า ถ้าเกิดแบบมีในเรื่องของการป่วยขึ้นมาเนี่ย อ่า เรื่องของการรักษาเนี่ยอาจจะลำบากมากเลยนะครับ ถ้าเป็นในช่วงนั้นนะครับ อืม แต่ก็ น่าจะผ่านมาได้นะ ใช่ไหม? <chuckles>
อืม ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ อืม ใช่ ก็เลยตอนนั้นอยู่ได้ปีเดียวก็เลย ใช่ ก็เลยย้ายกลับมาที่อเมริกา เพราะว่ามีลูกด้วย ก็รู้สึกว่าน่าจะต้องกลับมาที่บ้านเนาะ มองว่ายังมีคนช่วย มีครอบครัวช่วย แต่ก็นั่นแหละค่ะ การ การย้ายถิ่นบ่อย ๆ อะมันทำให้เราเป็นคนที่แบบมีความยืดหยุ่นเนาะ เราเหมือนจะพยายามที่จะเข้าใจผู้คนในแต่ละวัฒนธรรมอะค่ะ ว่า เออ เขาแตกต่างกันนะ อย่างคนเกาหลีเนี่ยเดินชนกันน่ะเขาจะไม่ขอโทษนะ เพราะว่าเขาถือว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เพราะ ล เขาก็ไม่ได้ตั้งใจ เพราะฉะนั้นมันทำให้เราเข้าใจแบ็กกราวนด์ของคนได้ดีขึ้น แล้วก็แบบว่าไม่ได้ไปตัดสินเขา แบบว่าโดยที่เรายังไม่ได้ทำความรู้จักเขาก่อนอะค่ะ เพราะว่าแบบ แต่ วะ ละวัฒนธรรมอะ มันหล่อหลม หล่อหลอมให้คนเป็นแบบ นิสัย บุคลิก ล มันต่างกันออกไปอะค่ะ อือ
อืม อะฮะ ฮึ อือฮึ อืม เข้าใจเลยอะครับ เพราะว่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์การย้ายแบบว่า อ่า ที่อยู่อะครับ ที่ค่อนข้างที่จะแบบหลากหลายเลยแล้วกันเนาะ แล้วก็ โอเค สิ่งที่คุณได้มาเนี่ย อ่า อันดับแรกเลยมันก็คงจะเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับตัวอะครับ ให้เข้ากับประเทศนั้น ๆ นะครับที่คุณย้ายไป อ่า แล้วก็ข้อดีก็คือพอคุณรู้แล้วอะ เฮ้ย ว่าประเทศนั้นน่ะเป็นยังไง แล้วเวลา คุณย้ายไปในแต่ละประเทศอะ คุณก็มีประสบการณ์จากที่แรกมาแล้ว มันก็เลยทำให้ปรับตัว หรือว่ามีการใช้ชีวิตด้วยความยืดหยุ่นเนี่ยค่อนข้างสูงเนาะ อืม ยังไงต้องขอบคุณสำหรับ เอ่อ ประสบการณ์นี้มากเลยนะครับ คือเห็นมุมมองได้เลยแหละในหลาย ๆ อย่าง หรือว่าการที่เราอยากจะ อ่า ไปในที่สักที่หนึ่ง มันอาจจะต้องมีการเตรียมตัวเยอะหน่อยอะนะครับ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ สวัสดีครับ
ใช่ ใช่ ค่ะ ใช่เลย อือฮึ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่เลยค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ สวัสดีเช่นกันค่ะ

ครับผม ก็คือคุณย้ายจากไทยอะไปอยู่อเมริกาเนาะ แล้วก็ อ่า มีแบบว่าพบคุณสามี ได้แต่งงานที่อเมริกา แล้วก็มีการย้ายไปเกาหลีต่อ ใช่ไหมครับ แล้วอยากรู้ว่า เฮ้ย! ตอนที่คุณย้ายจากไทยไปอเมริกาอะครับ อ่า ขอรายละเอียด เพิ่มเติมนิดหนึ่งได้ไหมอะว่า แบบ เฮ่ย! คุณไปใน ในช่วงไหน? แล้วทำไมถึง อ่า อยากไปในส่วนของอเมริกาอะครับ?
ใช่ ค่ะ ก็จริง ๆ นะ ตอนแรกเลยอะค่ะ เป็น เป็นคนที่ชอบเรียนภาษาอังกฤษมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว เหมือน เหมือนเราอยากจะใช้ภาษาที่เราเรียน แล้วทีนี้ก็ได้เรียนภาษาเกาหลีด้วย คือตอน นั้นน่ะค่ะ ตอน อยู่มหาลัยอะ ก็เราจะเรียนภาษาที่ 3 อยู่แล้ว ภาษาอังกฤษอะก็คือเป็นภาษาที่ 2 ใช่ไหม แล้วทีเนี้ยก็เลือกอยากจะเรียนภาษาที่ 3 ภาษาหนึ่ง คิดไว้ว่า ตอนนั้นนะคิดไว้ว่าอยากจะเรียนฝรั่งเศส เยอรมัน อะไรแนวเนี้ยค่ะ แต่ทีนี้มี เพื่อน เพื่อนคนหนึ่ง ตอนนั้นภาษาเกาหลีมันเพิ่งมาน่ะ มันเพิ่งบูม มันเพิ่งมีซีรีส์เกาหลี แล้วเขาก็บอก "เฮ้ย เนี่ยมาเรียนเกาหลีกับเราไหม?" เออ มันไม่ต้องแบบแข่งขันแย่งชิงอะไรมากมายเนาะ เหมือนภาษาอื่น คือจะต้องสอบแบบ จะต้องแบบเหมือนการแข่งขันค่อนข้างสูง เขาบอกเนี่ย ถ้ามาเกาหลีเนี่ยไม่ต้องสอบเนี่ย เข้าได้หมดเลย อะไรเงี้ย อา เราก็รอ แต่จริง ๆ มันก็ต้องสอบอยู่ดี แต่เขาก็รับหมด แล้วเรา อะ พอไปสอบแล้วเราดันได้ ได้เป็นเอกภาษาเกาหลี โทภาษาอังกฤษ เพื่อนเนี่ยไม่ติดเอกเกาหลีด้วยซ้ำ เพื่อนที่ชวนเราไปเรียนน่ะค่ะ เออ เราก็งง
อือฮึ อืม อะฮะ อืม ครับผม อะฮะ อ้าว! <chuckles> เมื่อไหนบอกว่าเขารับหมด <chuckles> กลายเป็นเรา <chuckles> โดดเดี่ยวเฉยเลยนะ เพื่อนที่ชวนมาไม่ได้ไอ้นี่ด้วย อืม
<chuckles> แต่เขาสอบไม่ถึงขั้นเขา <chuckles> ไม่ได้ถึงขั้นเขา ใช่ เออ ก็เลยไปฉายเดี่ยว เป็นเอก จบมาด้วยเอกภาษาเกาหลี โทภาษาอังกฤษนะ ทีเนี้ยเราก็รู้ แต่เราอะจะมั่นใจในภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาเกาหลีอยู่แล้วค่ะ มันเรียนมาตั้งแต่เด็กเนาะ แล้วก็ เออ ไปเจอโครงการโครงการหนึ่งก่อน มาเรียกว่าโครงการ Work and Travel ตอนนั้นน่ะค่ะ เหมือนเพิ่งเรียนจบปี สี่ ใหม่ ๆ เนาะ เขาก็มีโครงการนี้มา มัน มันมาที่ เออ มหาลัยเลยอะค่ะ เหมือนมาแบบว่ามาโพรโมตเนาะ มาเรียกเด็ก อะไรอย่างเงี้ย ไปโครงการ เราก็รู้สึกว่า เออ อยากลองไปต่างประเทศดูสักครั้งหนึ่ง ก็คือเริ่มจาก Work and Travel ก่อนเนาะ ไปตอนนั้นประมาณ 3 เดือนกว่า ๆ ใช่
อือฮึ อา อ้าว! ครับ อือฮึ อือฮึ อ๋อ ครับ แล้ว ช่วง 3 เดือนที่ไปอะครับ คืออยากจะให้ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมว่า เอ๊ะ! มันเป็นในเรื่องของลักษณะยังไงอะครับ? เวลาเราไป อ่า Work and Travel อะครับ